อืม จริง จริง น่าจะใกล้เคียงอะ มีอยู่ แต่ว่าถ้า บ อืม ถ้าใกล้เคลียง ใกล้เคียงอะมีอยู่ แต่ถ้าแบบเหมือนกับฝีมือแม่เนี่ย เอ่อ ไม่น่าจะ ยัง ยัง ยังหาไม่เจอ ยังหาไม่พบ เออ ใช่ค่ะ ใช่
ใกล้เคียง ใช่ไหม? อา แสดงว่าจริง ๆ อะ ถึงว่า จะเป็นอาหารใต้อะ แต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเขาน่าจะมี เหมือนรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ใช่ไหมครับ? แล้วก็ อืม
อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ คือเข้าใจว่า แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนกับมีเอกลักษณ์ มีสูตรของเขาเนาะ สูตรใครก็สูตรมัน อย่างของแกงไตปลาของแม่เราเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรที่แบบเหมือนกับใช้ไตปลาที่ ใช้ ใช้ปลาที่เป็นปลาเผา หมายถึงว่า เขาเอาปลาไปย่างไปอะไร เงี้ย บางร้านก็อาจจะใช้ปลาสดเนาะ มีผักเผิกเยอะแยะมากมาย แต่แม่เราอะก็คือจะใช้ปลาย่าง แล้วมันก็จะแบบมันหอมกลิ่นควัน กลิ่นย่างอะ นึกออกเปล่า? เออ มันหอมกลิ่นย่าง ค่ะ
อา อือฮึ อา โอ้โฮ หอม ใช่ ๆ นึกออกเลยครับ ปลาย่างก็หอม อื้อฮือ หิวเลยครับ เออ แต่ว่าเข้าใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่าคือบางทีอาจจะไม่ได้มีรสชาติที่แบบ อุ๊ย อะไรอร่อยที่สุด แต่ว่ามันต้องถูกกับลิ้นเราเนาะ เออ บางทีอาหารใต้ก็มีความซับซ้อนนะครับเนี่ย ฟัง ๆ ไป <chuckles> คือว่า ร้านอาหารใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง บางทีเราเข้าไปชิมอาจจะรู้สึก "ก็โอเคอะ" แต่ว่าก็แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นก็ได้ ใช่ไหม? ซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่า
อืม <chuckles> เออ ใช่เลยค่ะ <chuckles> เออ ใช่ เออ อาจจะไม่ได้ว้าว ค่ะ ใช่เลย
อา อุ๊ย วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับที่แบบว่าได้ เพิ่งได้รู้นะเนี่ยว่า มีปลาทอดขมิ้น คือเคยได้ยินแต่ปลาที่เอาไปทอดน้ำปลาอะเนาะ แล้วก็แบบว่า <chuckles> ใช่ไหม? เออ เดี๋ยว น่าสนใจ ต้องไปหาทานแล้วครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สนุกมาก ๆ เลย
อืม คุณ คุณต้องไปหาทานแล้วนะ <chuckles> เออ <chuckles> โอเค

คือจริง ๆ ต้องบอกว่า เอ่อ เคยมีประสบการณ์อยู่นะคะ แต่แบบมีความรู้สึกว่าอาหาร คือต้องบอกว่าเราอะเป็นคนใต้เนาะ พื้นเพก็คือจังหวัด จังหวัดภาคใต้เลย ก็คือ สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง ใช่ไหมคะ อา หาร เออ อาหารคืออาหารที่เป็นแบบเหมือนกับท้องถิ่นภาคใต้เนี่ย ก็จะเป็นอาหารที่แบบเหมือนกับเผ็ด มีความเผ็ดร้อนเนาะ ก็คือเผ็ด เผ็ดนำเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีแบบเหมือนกับเครื่อง เครื่องเทศที่มันแปลก ๆ อย่างเช่น พวก <tsk> เขาเรียกว่า เอ่อ มะขามแขก ส้มแขก อะไรอย่างเงี้ย ใช้ทดแทนความ
อ๋อ โอ้โฮ อาหารแซ่บเลย อืม อ๋อ อืม อ๋อ
เปรี้ยว เออ ใช่ อย่างคุณแม่เนี่ยนะคะ เวลาเขาทำแกงส้ม แกงส้มเนาะถ้าภาคกลางเขาก็จะใส่พวกมะขาม หรืออะไรพวกนี้ ใช่ไหม? แต่ว่าแกงส้ม ข อืม อืม ๆ มะขามเปียก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นแกงส้มของภาคใต้เนี่ยค่ะ คุณแม่ก็จะใส่ เขาเรียกส้มแขก มะขามแขกนั่นเองค่ะ ที่มัน ที่มันจะมีลักษณะคล้าย ๆ ฟักทองรูปร่างเป็นอย่างนั้นนะคะ แต่ว่าตัวเล็ก เออ ๆ เออ ไม่ใช่ตัวเล็ก เขาย่อ ส่วนลงมา <chuckles> มันก็จะเป็นผล
อ๋อ ๆ ๆ โอ้โฮ อา มะขำ มะขามเปียกไหม? เออ ซ อะฮะ โอ้โฮ ฮะ อ๋อ <chuckles> เล็กประมาณไหนอะครับ? แบบว่าเหมือน เหมือนลูกเต๋าเลยเหรอ? เล็กเล้ก
เล็ก เล็กเหมือนลูกมะนาว เล็กเหมือนลูกมะนาว แต่มันก็จะมีไซซ์ใหญ่คละกันไปนะ มีแบบลูกมะนาวบ้าง มีแบบเหมือนกับใหญ่กว่าลูกมะนาวนิดหนึ่ง เล็กกว่าฝรั่งหน่อยหนึ่ง อา ใช่ ใช่เลย ใช่ <clears throat> ใช่ ใช่ มันก็จะเป็นตระกูลส้มเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่ามันเปรี้ยวมากเลยอะค่ะ คือที่บ้านมีอยู่ด้วยนะคะ ต้นหนึ่ง <chuckles> ใช่ ค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะ ทีเนี้ยเราก็มี เราก็ อืม ค่ะ เชิญค่ะ
อ๋อ อืม ประมาณส้ม อย่างเงี้ย เหรอครับ? อ๋อ อ๋อ ถึงว่า ถึงเรียกว่าส้มแขก อ๋อ โอเค ๆ อา มันเปรี้ยวใช่ไหม? อืม โอ๊ย น้ำลายไหล โอ้โฮ <chuckles> เอา เอา ป เอาไปทำเมนูอะไร อะไร อะไรอร่อยอะครับ? พอได้ยินว่าปกติอะแกงใต้เหมือนแบบว่าเขาจะเน้นอะไรนะ เครื่องเทศอะไร เผ็ดร้อนใช่ไหม? เพิ่งรู้นะครับว่า เน้นเปรี้ยวด้วย มันมีเมนูไหนที่ ส แบบว่าใส่เปรี้ยว ๆ บ้างอะครับ?
เออ ใช่ เผ็ดร้อน

เราว่ามี ค ขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะคะ เพราะว่าเวลาที่แม่เราทำ อย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่น แกงไก แกงไตปลาเนี่ยนะคะ คุณแม่เขาก็ชือ จะซื้อไตปลาแบบเหมือนกับแบบไตปลาขวดมา แล้วเขาก็จะเอามา ม มาคั้น เอาพวกของเสีย อะไรเงี้ย เขาเรียกอวัยวะปลาเนี่ยออก แล้วเขาก็เอาไปต้ม ไปอะไรนะ ไปเคี่ยวจนแบบเหมือนกับได้ที่แล้วเนาะ ก็ค่อยใส่แบบเหมือนกับพริกแกง คือพริกแกง ค คุณแม่เขาก็จะตำเองเนาะ แล้วคือต้องบอกว่า เออ พริกแกงจริง ๆ พริกแกงซื้อโดยทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้ได้ แต่ที่บ้านน่ะ ท ก็คือคุณแม่เขาอะจะเลือกที่จะตำเอง เพราะว่ามันสามารถกรำ กำหนด อ รสชาติของพริกแกงได้เนาะว่าอยาก อยากได้เผ็ด อยากได้เค็มแค่ไหน อยากได้ เอ่อ อยากได้กลิ่นกระเทียมแค่ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็จะเป็นคนกำหนดได้ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ใช่
อืม ใช่ ๆ อา อ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อา โอ้โฮ อื้อฮือ อ้อ ค่อนข้างซับซ้อนเลย แล้วแบบนี้เคย ม อันนี้ปกติของคุณก็ยังอยู่กับคุณแม่ ใช่ไหมครับ หรือว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน แล้วมาแบบแยก แยก เอ่อ อยู่ค่อนข้างห่างหรือเปล่าครับ ปัจจุบัน?
เออ คือถ้าคุณแม่แบบเหมือนกับขึ้นมาเยี่ยมเรา ไม่ใช่ขึ้นมา <chuckles> มันดูเป็นลูกที่ไม่ดีเนาะ เรา เราจริง ๆ เราต้องไป ไปเยี่ยมคุณแม่เนาะ คือถ้าคุณแม่ขึ้นมาหาหมอ อะไรอย่างเงี้ย ที่ คือจริง ๆ คุณแม่เขาจะมีแบบเหมือนกับมีนัดคุณหมออยู่บ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ ที่กรุงเทพ เออ ใช่ คุณแม่เขาก็จะขึ้นมา คือต้องบอกว่าเราอะทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนาะ แล้วคุณแม่อะ เขาก็แบบเหมือนกับเกษียณแล้ว เขาก็เลยไปอยู่ อยู่ทางภาคใต้กับพี่น้องเขา อะไรอย่างเงี้ย เพื่อนเขาก็มีอยู่ที่นั่นเยอะ เวลาเขาขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมา มาพักที่ มาพักกับเรา แล้วเขาก็จะแบบเหมือนชอบทำอาหารให้เรากิน เพราะเขาแบบเหมือนกับ เออ ไม่ค่อยทำอาหารให้ลูกกินแล้ว อะไรช่วงเนี้ย เวลาขึ้นมาเขาก็จะทำ เข้าครัวทำนู่นทำนี่ให้กิน อะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแลเหมือนเราเป็นเด็กเหมือนเดิม อืม
<chuckles> <chuckles> อา อ๋อ มีช่วงมาอยู่แล้วแหละ อืม อือฮึ อ๋อ อ๋อ ดีจัง อืม แสดงว่าหมด อืม อา แล้วอย่างงี้แบบว่า เห็นว่าคุณแม่ชอบทำอาหาร ซึ่งจริง ๆ ก็ฟังดูน่า น่าจะทำทุกวันเนาะ หรือว่าเกือบทุกวัน อย่างเงี้ย อย่างงี้มันจะมีวันพิเศษไหมครับของทางบ้านน่ะที่แบบว่า โอ้โฮ วันนี้แม่แบบจะดูจัดเต็มมากเลยแบบ โอ้โฮ มา ส 10 เมนูเลย อะไรแบบเนี้ยอะครับ
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เออ เออ โอ้โฮ! คงไม่ถึง 10 เมนู เพราะอย่างที่บอก คืออาหารใต้มันใช้เวลาในการทำ เออ ก็ทำ ก็ทำนาน จริง ๆ แต่เราจะมีเมนูที่แบบเหมือนกับที่ ล ท เออ ที่บ้านน่ะจะชอบกิน แล้วลูก ลูกก็จะชอบกิน นั่นคือแบบเหมือนกับแกลง แกงไตปลา ขนมจีนแกงไตปลาอะค่ะ เออ นั้นแหละ เออ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วคือที่บ้านน่ะก็จะชอบกินสะตอดอง <chuckles> รู้จักไหมคะ?
ทำยากใช่ไหมครับ? เออ ๆ ๆ เข้าใจ อา โอ้โฮ! อุ๊ย นึกภาพออกเลย อืม หอม สะตอดอง ก เออ รู้จักแต่สะตอ แต่ว่ายังไม่เคยเห็นตอนแบบเอาไปดองเลยอะ คือ คือมันจะ ท เปรี้ยวเหรอ?
เออ ชอบทา